Richtig, ja. Ja, oder was was auch immer, äh, gut ist, ist, während dem Zähneputzen oder so auf den Zehenspitzen zu wippen oder Telefonate Telefonate im Stehen zu führen und vielleicht mal, wenn man wartet, 'ne 'ne Kniebeugen zu machen, ja, oder einfach mal, ja, tanzen zur Musik oder so im Radio, wenn dann 'n tolles Lied läuft, oder m mit den Kindern oder Haustieren spielen. Das das rubbelt auch schon de die Bewegung an oder einfach mal, ja, spazieren gehen mit Freunden oder, wie ich's jetzt mache, mit'm Hund oder joggen zu gehen mit'm Hund. Mache ich auch sehr gerne, ja, damit er einfach auch mal ja, wirklich mal 1 Stunde am Stück mal richtig ausgepowert wird, ja.
Ja, das mache ich auch. <chuckles> Mhm. Ja, das mache ich auch, genau, genau. <chuckles> Ja, das ist ja auch für die Tiere wichtig, ne? Das äh, die sind ja auch mehr oder weniger auf uns angewiesen. Also, wir haben ja 'n Kater und wir versuchen auch, wenigstens alle paar Tage mal mit ihm in den Garten zu gehen, weil freilaufen wollen wir ihn jetzt nicht lassen, weil wir haben hier noch andere Hunde im äh, im Haus und, ähm, die sind zwar so nett, aber letzten Endes man weiß ja auch nie, wie er dann reagiert, ob er dann vielleicht nicht doch mal faucht und das der Hund dann falsch versteht. Das ist uns dann einfach 'n bisschen zu heikel. Genau, und dann gehen wir wenigstens mal mit ihm 'n bisschen in den Garten und so und da
Absolut, ja. Mhm. Ja, eben. Verstehe, na ja. Eben, mhm. Ja. Genau. Sehr schön, ja.
auch mal 'n Stöckchen werfen, da rennt er dann auch hinterher. <chuckles> Genau. Ja, genau.
Toll. Okay, sehr schön, ja. Nicht schlecht. Ja, oder einfach so Routinen zu schaffen, finde ich auch wichtig, ja. Feste Zeiten einzuplanen und dann zum Beispiel nach dem Aufstehen ein paar Dehnübungen oder abends halt mal 'n kurzer Spaziergang zu machen. Ja, das hilft dann auch beim Einschlafen, finde ich. Ja, oder wenn man abends zu viel gegessen hat oder so, einfach dem das Völlegefühl 'n bisschen, ja, zu verringern.
Genau.